Eh, s eh, 'yan nga tulad nga niyan, ah, parehas naman tayong nagtatrabaho, alam mo naman, 'di ba, parang, ah, may mga bagay-bagay na alam mo yung nagpapasaya or, ah, nagbibigay sa'tin ng, ah, mga kakaibang ano, sa experience sa trabaho. Eh, ikaw ba? Ah, ano bang masaya pinakamasayang bahagi ng iyong pagtatrabaho?
Oo. Pinakamasayang bahagi kapag maliban sa sweldo <laughs> is yung ano, yung kapag maaga natatapos yung task ko sa work, oo. 'Yon may time na makipagtsikahan. <laughs>
<laughs> 'Yon nga rin sana 'no? 'Yon nga rin sana sasabihin ko, eh, about sa sahod, eh. Gawain, oo. Totoo, totoo, totoo. True, true, true. Na 'yon nga sinasabi natin na kapag, ah, natapos mo ng maaga 'di ba parang sinasabi, ah, petiks na, 'di ba, parang gano'n. <laughs>
Oo, gano'n. Ikaw anong sa'yo? Yung pinakamasayang bahagi ng iyong trabaho?
Ako? Mm. Bukod bukod nga 'don sa sinabi mong suweldo saka maagang natatapos yung task, ako siguro yung yung hindi lang ako magkaroon ng problema, alam mo yun? Kasi siyempre ang hirap nga naman kapag ay tsaka dire-diretso lang 'yong flow ng trabaho mo, 'di ba? Nagge-gets mo? 'Yong naa naaayon lang 'yong ano mo, 'yong plano mo do'n sa pagtatrabaho, masaya lang. 'Di ba parang kahit sasabihin mong chill ka lang o nakikipagkuwentuhan ka lang sa ka-workmate mo, natatapos mo ng maayos at maaga nang walang problema 'yong trabaho mo, eh, parang gano'n. 'Yon masaya na ako do'n siyempre. Siyempre 'yon.
Mm. <chuckles> Ah, oo. Mm. Oo, gets. Oo. Mm. Oo. Naintindihan ko 'yan, relate ako diyan. <chuckles>
Eh <laughs> Oo. Saba 'di i ito pa ah, follow-up question ko lang din, eh, ah, ano ba ang mga sitwasyon o gawain sa trabaho na talagang, ah, nagpapasaya sa'yo?
Mm.

Ayun nga, siyempre 'yong pakikisama 'yan, number 1 'yan sa ano, sa trabaho pa number 1 yung pakikisama sa katrabaho. Ah ah, yung huwag niyong gawing, ah, toxic 'yong, ah, working place niyo, di ba? Parang, ah, patuloy niyong alagaan hindi lang 'yong, ah, 'yong trabaho niyo kundi 'yong mga sarili niyo sa isa't isa, 'yong parang, ah, pakikitungo n'yo sa isa't isa, 'di ba, parang gano'n, eh. Ah, mag ah, para hindi hindi, a ah, para araw-araw hindi kayo makakaramdam ng, ah, pagod, ah, toxic. Kasi mahirap nga naman, 'di ba, sabi ko nga, pag, ah, ah, sa isang trabaho hindi mo kasundo 'yong katrabaho mo or ah, pangit 'yong pinag-aano mi kasi ako in sa totoo lang hindi naman ako tatagal kung hindi naman ako nagagandahan o na naaano sa isang trabaho, eh, 'di ba, parang gano'n, eh, 'di ba? Eh, di ibig sabihin kaya ako matagal na sa trabaho meron ako kasi, ah, kasundo ko lahat ng tao or, ah, masaya ako sa ginagawa ko, 'di ba? Parang mahal ko kasi 'yong trabaho ko, 'yon lang yung dapat, ah, number 1 talaga, eh, mahalin mo 'yong trabaho mo. Ah, bukod do'n, mahalin mo 'yong mga katrabaho mo, 'di ba, pangalagaan mo kung ano 'yong trabaho na inaano mo, 'di ba? Kasi, eh, saka, ah, 'yon, eh, 'wag lang masira 'yong sa 'wag ka lang masira sa company at huwag mong sirain 'yong pangalan ng company kasi siyempre isa 'yon sa dahilan kung bakit ka nagtatrabaho, eh, di ba?
Mm. Okey. Mm. Oo. Tot korek. Mm. Oo. Mm. Totoo. Mm. Oo. Mm. Tama. Hmm. Tama ka diyan. Mm. Totoo 'yan, 'no? Gusto ko 'yong sinabi mo na ano, mahalin. Kasi lon pag nga pag dun talaga nagsisimula lahat, eh, pag minahal mo 'yong trabaho mo, 'yong mga kata katrabaho mo, lahat 'no, magiging maayos, 'di ba?
Mm, tama, tama 'yon na 'yon, eh, 'yon 'yong magiging chain reaction nun, eh, kapagka mahal mo 'yong trabaho mo, ah, okey 'yong trabaho mo, pinahalagahan mo 'yong trabaho mo, mahal mo 'yong mga o kasundo mo 'yong mga kaano. Wala na, eh, wala ka ng iisipin na, ah, alam mo 'yon, ma na mabigat na pwedeng, ah, mangyaring, ah, 'di maganda sa trabaho. Kasi alam mo, eh, minsan ganado ka magtrabaho kasi alam mo 'yon?
Mm. Oh correct. Oo.
'Pag pu parang pumapasok lang para maging masaya lang, parang So kaya ang isa pa sa ano nun, ah, good thing nun kasi minsan kahit na pagod ka or kahit na, ah, nagtatrabaho ka, minsan 'di mo napapansin 'yong oras, ang bilis lang, eh, di ba, di ba? Dire
<laughs> Mhm. Oo, <chuckles> ma-relate ako diyan. <chuckles>
Di ba, parang dire-diretso lang, parang minsan mapapansin mo, uy, ano na, mag-a-out na kayo, eh, oo, di ba? Di ba, eh, minsan hindi ka na
Uwian na pala. <laughs> Minsan ayaw niyo pa maghiwalay. <laughs>
True, totoo, totoo, totoo.
Kwentuhan pa.
Totoo 'yan talaga, ang ano pa ah, 'yon lang talaga, 'di ba, dapat mahalin lang 'yong trabaho, mahalin 'yong career mo, 'di ba? Yon lang. <chuckles>
Di ba? Mm. Mm, ang ga ang ano 'no, masaya talaga ako nung nagkaroon tayo ng chance na mag-usap ngayon, ano? Mas na-realize natin 'yong kung gaano kaimportante, 'no, 'yong trabaho natin at kailangan masaya lagi. <chuckles> Ah.
A Oo, tama, tama, tam Totoo, totoo. Alam mo, nagpapasalamat din ako at ang rami ko rin natutunan sa'yo. Sana makapag-usap muli tayo, 'no?
Oo, 'no, sa susunod na mga araw, 'pag hindi tayo busy. Salamat, ah, sa <chuckles>
Oo. Tama, tama at maram okey, maraming salamat, ingat!
Ay, ingat din.